İş seçerken nelerede di dikkat edersin? Yani, senin için mesela; tutku mu yoksa güven mi, senin kararını daha çok etkiler, daha önemli senin için?
Aslında bu soruyu şu şekilde cevaplamak isterim. Eee, şimdiki aklımla, tabii ki de daha çok güveni tercih ediyorum ama, eee, üniversiteden mezun olduktan sonra açıkçası, evet tutkuyla bir seçim yapmıştım.
I Hımm, sonrasında kararını mı değiştirdin? Biraz daha açar mısın bunu söylemenin sebebini?
Eee, çünkü genç olduğunda insan daha her şeyi başarabileceğini, hayatta her istediğini elde edebileceğini düşünüyor ama biraz yaşın ilerledikçe aslında dünyanın bir dengesi olduğunu ve mecburen o dengeye ayak uydurman gerektiğini, yani bir noktada kendini sağlama alman gerektiğini fark ediyorsun. O yüzden fikrim değişti diyebilirim.
Hı hı. Hı hı. Hımm, peki noldu? Ya birazcık daha üniversitede okuduğun sonrasında ne işe başladın, işe tutkuyla. Neydi bu iş tutkuyla başladığın? Sonrasında bunu değiştirme sürecini birazcık daha detaylı anlatır mısın?
Tabii ki. Eee, şöyle diyebilirim, üniversiteyi de aslında ben zaten çok tutkulu bir, eee, şekilde seçtim, yani çok istediğim bir bölümdü ve geleceğinin o kadar da parlak olmadığını biliyordum ama diyordum ki, "Ben bunu başarabilirim." yani, ben o, eee, işte 3-5 insandan biri olup buradan sıyrılabilirim düşüncesiyle ben o bölümü okudum. Oku Evet, moleküler biyoloji ve genetik okudum ben. <chuckles>
Hı hı. Peki. Hı hı. Çok özelse neydi bu bölüm, hangi alanda ya da? Hımm, tamam, tamam, peki. Çok, ı hı hı.
Sonrasında, işte üniversiteden mezun olduktan sonra, eee, akademik yapmak istedim. Akademi olmadı. Sonrasında iş hayatına atıldım ve tabii ki de, yani tamamen tutkularımın peşinden gittim.
Hı hı.